Cũng đúng ha, cái việc hiểu lầm văn hóa khi mà mình, ờ, mới xem thông tin trên sách báo, sách vở, hoặc là cái quan niệm của mình mà chưa có sự trải nghiệm á thì chắc chắn việc, đúng hông? Còn bạn bây giờ đã có sự trải nghiệm cho nên bạn có một cái nhìn đúng đắn hơn về, à, cái cách ứng xử, cũng như là cái, á, cái cái phong cách của người bản địa như thế nào. Hay quá à! Vậy thì biết á là có một cái thói quen, a, gì đó hay ho, hoặc là hữu ích mà bạn đã học tập được từ người bản địa ở đấy mà ứng dụng được, ờ, cho cuộc sống của bạn hông?
Ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. <chuckles>